ああ、色んな、こう、種を蒔きながら、反応を見ながらっていう
うーん、うんうん。<laughs>
うーん。だからもうちょっとその数字とかに強かったら、もっと違う経営の仕方っていうのが出来たんだろうなっていう風なのはすごく感じるんで、まあ、もうちょっと学生に戻ったら勉強しとった方が良かったなって、特に数学っていうのを今思ったりしますね。
うん。うんうん。 うんうんうん。 うん。 <laughs> はい。ああ。 めっちゃ耳が痛いですけど。<laughs>
<laughs> うん。
うーん、でも、あの、ま、よく言われますけど、あの、10年、あの、株式会社10年、ひゃ10年後、100社ある、え、会社がにしゃになるってよく言われるじゃないですか。そういう中で、こう、10年間、こう、キープさ10年以上、まあ、じゅっき以上ですね、キープされてこられて、ま、その中の秘訣というか、あの
ああ。うーん、そうですね。 うん。うんうん。 ああ。そうです、僕は、えっと、ま、8期目で、もうちょっと、もう法人は、もうちょっと辞めましたね。
うん、ございますか？ うん。 あ、そうですかそうですか。うんうん。
うーん。はちねんで辞めて、ま、言ったら、その、まあ、売り上げがそんなに立たない、もう法人であるがゆえに、その法人税であったりとか、法人市民税かな。ま、そういったものって、その売り上げがあんまり発生しなくても払わないといけない、その経費的なものっていうのを、まあ一旦全部見直したら、ああ、いやもうこれ、法人じゃない方がいいなっていうとこで、まあ、その、撤退っていうとこをしたですね。もう、ま、逆にそのその自分がそのね、登記した時にすごい幸せだったもの、その手放した時っていうのは、一旦その今まで肩にこの背負ってた、なんていうんですかね、この縛られたものじゃないですけど、色んなものから解放されたっていう、その時も、ちょっと幸せは感じましたね。
うん。 うんうん。 うんうん。 うんうんうん、ううん。 うん。うんうんうん。 うん。 うんうん。 うんうんうんうん。 あ、そうなんですね。うんうんうんうんうん。 うん。 うん。うん。 うん。 うんうん。 うん。うんうんうん。 うん。 うん。 あ、素晴らしい。ああ。でも、そのかん状況に順応して、ま、いわゆる、あの、戦略的撤退ですよね。
うーん。 あ、そうですね。
うーん、素晴らしいですね。ほんとに。でも、物事をよ冷静に考えられる、そのベースになっているものって、ななんなんでしょうか？
ん、 いやいやいや。 ああ、やっぱりそうですね、まあ、自分の劣等感っていうのが一番大きいかもしんないですね。ちょっと、まあ、生きてる限り何かをしていきたいっていう、足跡を残したいみたいなの。そんなものですね、はい。
うーん。うんうん。 うーん。 ああ、いいですね。いや、なんか、もう少し深掘りしていきたいとこでしたけれども、ほんとに今日は有益なお話をどうもありがとうございました。
はい。 あ、いえいえ、こちらこそ、ありがとうございました。はい、失礼いたします。
またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。失礼します。